¿Cuéntame qué tradiciones ayudan a mantener unidos a tus parientes?
Pues mira, yo creo que la más importante, y la que bueno todos casi, eh, podemos estar ahí sería Navidad. Eh, Navidad es una fecha muy importante para nosotros, eh, porque es cuando casi toda la familia puede reunirse, ¿no? Porque ponen tiempo, ¿no? Eh, y esfuerzo para poder, eh, llegar a a la casa a reunirse todos, ¿no? Y y pues, ahora que me toca a mí estar lejos, eh, no sé, ahora que que ya no puedo estar yendo tan seguido, eh, me ha como, no sé, dolido no poder estar ahí en Navidad, porque sé que muchos, pues, de mis parientes van en Navidad, ¿no? Pero, eh eh, tratado de hacerlo, y- y pues, ya ahora este año, los años pasados también, eh, ya he podido estar ahí junto con todos mis parientes en mi familia. Entonces se me hace algo muy bonito que podamos reunirnos para esta fecha porque, pues, es algo que todos esperamos todo el año, ¿no? <giggles> De que sea Navidad. Navidad, eh, para estar con la familia. Bueno igual, eh, la comida, ¿no? Porque siempre la comida de Navidad es algo especial, ¿no?
Okey. Sí. Okey. Sí. Claro. Sí, sí, sí, esa es eh, es algo muy importante, ¿no? Dentro de la misma reunión, el tema de la comida, ¿no? Que que, s
Exacto, sí pues, eh, nunca falta la comida eh en Navidad, ¿no? Y más como siempre la la preparamos como con días antes de <giggles> de preparación, ¿no? Porque si a veces escogemos, por ejemplo, el pavo, o, el el lomo de res, o, pierna de no, pierna de puerco también. Entonces, pues, tenemos que hacerlo como desde, por ejemplo, 1 día antes para poder como marinarlo, que esté rico y todo, ¿no? Entonces si
Sí. Sí. Sí. Claro.
en este en este tiempo de de Navidad, de de preparar la comida, todos nos unimos, y todos preparamos algo, eh, en especial.
Oye y Sí, y cuéntame a pe a además de la distancia ¿cuáles son los factores por los que no habías podido asistir a esas reuniones? ¿Y de y desde el momento? Bueno, sí, básicamente ahorita es eso, y ahorita te hago la otra pregunta, pero, ¿cuáles han sido esos factores del del no poder, eh, eh, asistir? Por cuestiones de trabajo, por cuestiones a lo mejor, este, no sé, si tal vez cambiaste de país, y y la cuestión de los tiempos de de estar en un de la estancia en uno que no te permitía viajar. ¿Cuál cuáles eran?
Sí. Sí. Pues, mira yo creo que todo todo ha sido así. <chuckles> Pues, eh, primera me mudé de país, eh, luego el trabajo, luego la migración, ya ves que tienes que pasar por un proceso y todo. Entonces todo eso aparte bueno, eh, la salud también a veces que bueno pasó lo de lo de la pandemia, ¿no?, también. Entonces en este año yo no pude ir, eso sí, no pudimos ir, eh, pues, no podíamos viajar. Eh, también, eh, tuve un bebé. Entonces, ha han pasado varias cosas que no me habían permitido, eh, viajar, ¿no? Pero a partir de que pasó eso, eh, que pudimos ya viajar, eh, pues, decidimos ir, ¿no? Y a veces que que uno dice: "Bueno, pues, no tenemos dinero, o, está no sé, eh, muy lejos", pero, pues, siempre tratamos de hacer el esfuerzo para poder ir en estas fechas, eh, a visitar a nuestros familiares. Porque es cuando casi todos están reunidos, y y es muy bonito verlos a todos, y y pues contar experiencias que hemos pasado durante pues los años. O o, igual también los niños ahora que ya hay niños pues se ven, eh, pueden jugar con sus primos porque pues no se ven todo el año. Y y pues sí, eh, que se vean solamente una vez, a lo mejor no es que que bueno van a hacer tanta amistad, pero es ellos saben, y tienen la ilusión todo el año de ir a Navidad para allá. Sí
Okey. Sí. Okey. ¿Sí? Es complicado, sí. Okey, sí. Okey. Sí. Sí. Sí. Para ver a los primos. Sí, claro, y- y sobre todo si si justo en Navidad reciben regalos, pues, yo creo que la emoción de verse después de, pues, todo el año de no hacerlo. Y después de de poder convivir y disfrutar del de los posibles regalos que puedan recibir, yo creo que eso lo hace todavía más especial para ellos, ¿no?
Sí, sí, la verdad que que bueno también, eh, los niños siempre están ilusionados por recibir regalos, ¿no? En Navidad, igual también, eh, quieren, bueno, quieram queramos, o, no siempre, eh, los familiares te dan regalos, ¿no? Y los niños también saben eso, ¿no? De que los abuelos los consienten y todo, ¿no? Es muy diferente a estar solamente en casa, ¿no? Con tu propia familia, ¿no? Ya estando con más personas, pues, se hace la fiesta, ¿no? En grande, y pues, ellos pueden jugar con sus primos, con bueno con sus abuelos pueden convivir, porque sí la verdad que que es muy bonito, ¿no? Estas fechas, eh, pasarlas con familia.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Claro. Claro y cuéntame, ¿cómo qué sentiste? ¿Cuál f cuáles fueron tus emociones? Que después de no haber estado presente en algunas, eh, reuniones on sí, en algunas reuniones. La primera vez que ya llegaste con tu bebé, ¿co qué qué sentiste d de saber que ibas a ver nuevamente a tu familia, eh, que iban a conocer a tu bebé, que, eh eh, esas sensaciones cómo fueron?
Ay, pues fue emoción, ¿no?, y y no sé, nostalgia de de haber, eh, a lo mejor no no estado en en pues algunos años. Eh, la verdad que fue muy bonito ver cómo, eh, mis papás podían convivir con con mi bebé, cómo lo querían a pesar de la distancia, ¿no? Porque pues, eh, sí, eh, no es la misma tenerlos y y verlos desde que nacieron y todo, ¿no? Pero, pues, ahora por ejemplo con lo con las redes sociales, con el WhatsApp, ahora que puedes hacer videollamadas, pues hemos, eh, tratado de estar cerca, ¿no? Estar así hablándonos casi todos los días y eso también ha ayudado mucho a que ya tan siquiera lo conocieran, eh, por videollamada y que él también conociera su voz y y conociera sus caras y así, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho y ya cuando llegaron allá, bueno, cuando llegamos allá, eh, pues él tan siquiera ya sabía quiénes eran, ¿no?, y pues estando allá, pues claro, los aprendió a querer mucho, la verdad.
Sí. Sí. Claro. Exacto. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Y sé del bien de lo que hablas porque yo también tengo un caso así. Tengo a mi mi hermano está viviendo en en vive en Costa Rica y este, igual, pues tuvo a a su bebé, eh, y pues estábamos, pues, la distancia y todo. Entonces, eh, justamente para el cumpleaños de él, eh, tenía ya que 3 meses de nacido su bebé, entonces decidimos ir a visitarlo. Entonces sí fue muy especial porque, este, bueno, pues ya nos habían mandado las fotos del momento cuando nació y de ese tiempo, ¿no?, de de de recién nacido y, pues, obviamente nos generaba mucha emoción, ¿no? Este, eh, verlo así a través de de como dices ¿no? De la mensajería instantánea. De redes sociales realmente no porque no, este, trae ahí un tema como que no se anden como publicando cosas, ¿no?, pero entonces pero sí era más este, eh, mensajes así directos. Entonces, cuando decidimos ir a verlo, pues era la emoción primero de ir a o en mi caso, yo no había ido a a visitarlo, era la primera vez que iba. Entonces, bueno, era la emoción de ese de ese viaje y aparte, pues, de ir a conocerlo, ¿no? Y aparte, pues lo de su cumpleaños. Sí y sí, yo creo que igualmente, eh, tus papás al momento de saber que ibas a ir ya con el bebé, la emoción, pues, era muy grande, ¿no?
Ajá. Ay, qué bonito. Sí, claro. Sí. Claro, sí. Claro, sí, la verdad, eh, desde que supimos que íbamos a ir que íbamos a ir, pues, estaban superemocionados, y y pues, solo estaban esperando el día que llegáramos, ¿no? Y pues claro, ¿no? Nos recibieron tan bonito, porque, te puedo decir que, eh, pues, es haz de cuenta que en esa fecha, que también cumple años, eh, el bebé, entonces, pues pues, hicieron una fiesta, recibieron como no sé, nos recibieron como con, eh, globos, eh, también nos pusieron como bienvenidos, superbonito, muy buen recibimiento, y pues, la verdad, que que es muy bonito volver, ¿no? A tu país, y y pues conocer a tu familia, bueno, por ejemplo al bebé, ¿no? Conocer a la familia, que que, pues, eh, yo también por di por años que no los veía, eh, siempre me gustó estar ahí, porque, pues, desde que yo estaba chica, pues, hacíamos estas comidas en Navidad y todo, entonces, siempre, pues, yo tenía esa costumbre, ¿no? De de hacerlo, ¿no? Y mis papás también, eh, igual mis tíos, todos iban a la casa, porque, haz haz de cuenta, que en la casa de mi mamá es donde s donde hacen la fiesta. Entonces, yo estaba acostumbrada, ah, pues, que llegaran todas mis primos, <chuckles> a veces, se quedaban a dormir en mi casa, ¿no? Entonces, pues, convivíamos mucho, ¿no? Entonces, yo también quiero eso para mis hijos, que aprendan a que, pues, como como llevamos esta costumbre, ¿no? Esa tradición de juntarnos en Navidad, convivir con los primos, eh, tíos, igual también, pues, realizar actividades como para entre entretenerlos, ¿no? Y que ellos quieran volver, <chuckles> a a visitar a su familia, ¿no? Porque, a veces que sí, que pues, no no los inv involucran a los niños, ¿no? Que nada más, a lo mejor los grandes, ¿no? Pero sí, es es bueno, como involucrarlos en tareas o actividades, que puedan hacer la verdad.
Claro. Okey. Sí. Claro. Sí, claro. Sí, sí. Okey. Sí. Claro. A verse. Sí. Sí, claro, tanto para los preparativos, de la de la reunión en sí, como como, pues, ya en el momento, ¿no? de la convivencia. Ahora, eh, es muy frecuente, eh, normalmente pasa que que para todos esa fecha, la Navidad es especial para todos, ¿no? Y como que como que cada quien va con su familia a celebrar, eh, pues, esa fe esa festividad, ¿cómo es en el caso de cuando, ya estando con otra persona, con tu pareja, con tu esposo? Eh, ¿cómo llevan ese equilibrio? Porque, supongo que a lo mejor también, para él es importante pasar la Navidad con su familia, y vi también para ti, ¿cómo le hacen ahí? O o también se da el caso, ¿no?, de que en esa fecha, cada quien se va con su familia. Este, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo lo manejas tú?
Claro. Sí, sí. No pues, mira ya que, eh, pues te casas, ¿no? Ya tienes que estar como con tu pareja, ¿no? Y tus hijos. Entonces sí, eh, pues, claro que sí. Vamos a estar en Navidad con mi familia, pues, vamos a estar todos, ¿no? Y también, por ejemplo, eh, lo que lo que nos ha, como, eh, hecho bien es como decidir, bueno este este año vamos a estar con mi familia en Navidad, y en Año Nuevo vamos con tu familia, ¿no? Nos turnamos, ¿no? Entonces, así pues, hay un equilibrio, ¿no? De que, no nada más con nuestra familia vamos a estar siempre, ¿no? En Navidad. Pero, casi siempre yo escojo Navidad, ¿no? Entonces, él ya sabe, <chuckles> que pues, vamos a estar en Navidad con mi familia, ¿no? Porque, a mí me gusta mucho, porque, es cuando casi todos, eh, mis familiares van para allá, entonces yo, pues, quiero también convivir, ¿no? con ellos, y que mis niños también convivan, ¿no? Pero sí, es es bueno como encontrar un equilibrio, ¿no? De que, eh, bueno, este día vamos a estar ahí con tus papás, eh, y al otro año ya. Cambiamos, ¿no?
Sí. Sí, sí, claro. Sí. Ah, okey. Sí. Exacto. Okey. Sí. Sí, claro. Sí, en su momento, yo también, este tenía esa esa situación. Eh, ahora ya no, pero bueno, antes era así, y lo que lo que acordamos, eh, fue que un año era la Navidad con una familia y el Año Nuevo con la otra, y al siguiente año era cambiarlo cambiarlo. Entonces, el siguiente año, era la Navidad con la otra familia y el Año Nuevo, pues, también, ¿no? Entonces esa lo llevamos así este, po por el tiempo que que se dio, y este, y pues, también nos funcionaba, ¿no? Y finalmente, eh, era buscar también de esa manera, así lo equilibrábamos. Entonces, eh, sí es importante, que como llegar a ese tipo de acuerdos.
Sí, claro. Claro, claro. Sí, sí, porque pues ya cos con una pareja pues tienes que bueno estar juntos, ¿no? También es fi es importante ese es como no ser triste de que tú te vayas con tu familia y luego ya con l con su familia, ¿no? Entonces es mejor como estar todos juntos, ¿no? Y también algo que hemos hecho es como, eh, invitamos a a la mamá de mi de mi pareja a a que vaya también a la fiesta de de nosotros entonces así es como de que no se siente tan, eh, pues mal de que a lo mejor no pasa con ella, ¿verdad? Entonces sí podemos también hacer eso como invitarlos, ¿no? A, eh, también a la fiesta y estar con nosotros, eh, entonces también así convivimos y también conviven ellos con nuestra familia, ¿no? También, eh, con nuestra parte de la familia, que es muy importante también.
Claro. A que vaya. Claro. Sí, claro, sí. Exacto. Sí, sí. Claro. Sí, y y bueno que también se o sea, es que son muchas las las variantes, ¿no? Que hay porque, eh, tengo un un familiar que, eh, él como tradición familiar lo que hacían justamente el día 24 era una comida en donde toda la familia iba, se reunía y ahí estaban. Si ya había otra reunión de cada de o sea, de cada quien tenía reunión para la cena de Navidad, pues ya cada quien agarraba este camino para donde fuera y si no, pues ahí se quedaban, ¿no? Este lo hacían en la lo sí lo hacían así en casa de de los papás de de este familiar, de un tío y este, entonces él era el esposo de mi tía directa, entonces iban es el el 24 hacían la comida, estaban ahí, todo muy bien, y ya cuando era la hora las 10 de la noche se iban a la casa de de ot otra de mis tías para el tema de la cena. Entonces, este, pues. Está bien.
Ajá. Anda pues, sí eso está muy bien también. Sí está muy bien eso también, ¿no? Porque ya así no es de que no pasaron con su familia en Navidad, ¿no? Bueno el Nochebuena, ¿no? Que que sería má más, ¿no? El, ya pasaron, comida tan siquiera y ya en la noche pues ya con su eh mejor su familia, ¿no? Y bueno, es que a veces que muchas personas, pues, no viven cerca, ¿no? No es de que ahí tenga a toda su familia, ¿no? Entonces, sí la distancia también a veces que afecta, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, si uno viaja para allá a pues, a Navidad y Año Nuevo, pues, eh, va a estar ahí <chuckles> solamente, ¿no? Eh, pero cuando hay familias cerca pues que que bonito, ¿no? Que puedes estar con unos en la comida y otros en la cena, ¿no? Superbién la verdad.
Sí, exacto. Claro. Exacto. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Este, finalmente, siempre uno encuentra la manera de de poder estar lo más, eh, junto y la con la mayor convivencia posible, pues, para, eh, pues, mm, disfrutar de ese momento especial, ¿no?, más de a lo mejor más que la celebración es el tema de de de la convivencia. Yo te agradezco mucho que hayas compartido esta esta tradición que manejas y bueno pues espero que estés muy bien y que sigan preservándose esas tradiciones.
Claro, sí. Gracias, la verdad, yo encantada de compartirlo, y sí, vamos a preservarlos, la verdad, muy importante.
Claro que sí. Muy bien, gracias.